А знаешь, э, я переживаю, м, из-за оценки со стороны других людей. И не знаю, как мне преодолеть этот страх. Вообще, в принципе, он со мной, наверно, всю жизнь, вот, в той или иной, э, степени, и в каких-то, может быть, определённых ситуациях. А сейчас, знаешь, у меня тоже есть конкретная ситуация, которая меня как-то гложет, что ли. Вот, и я хотела бы с тобой, а, поделиться ей. И может быть, ты могла бы мне, эм, уф не знаю, как-то подсветить, э, а, или объяснить, э, что мне можно вообще, э, сделать с этой проблемой.
М. Да. Так. Ну конечно, давай.
Да, э, в общем получается я, м сейчас буду возвращаться в город, откуда я уехала. Вот, и некоторое время назад, э, многие мои знакомые или друзья, они, у удивлялись, что я как бы уезжаю. Вот, э, кто-то радовался, кто-то не очень. Ну, в общем, разные были реакции, но как бы просто отмечали, что это какой-то, да, смелый там шаг. Вот, а сейчас, получается, у меня возникла такая ситуация, что мне требуется вернуться. Да и в принципе я сама не против. Ну, как бы потому что соскучилась по этому месту, а новое мне не очень понравится. И вот у меня сейчас есть такой страх, что я вернусь, и вот эти знакомые, они будут меня как-то осуждать, либо может быть как-то косо на меня смотреть, с что как бы "а, вот вернулась" или там "не получилось у тебя там" или ещё разные мысли у меня знаешь в голове.
Поняла. Мгм. Слушай, ну, на самом деле, это ощущение можно понять, а, потому что, м, и всегда человек ищет какого-то одобрения со стороны. Даже при очень сильной самооценке у человека всё равно могут быть какие-то, э, люди, чья оценка внешняя ему тоже важна. Некоторые просто это лучше маскируют, вот, а ты как бы чувствуешь за собой, что у тебя тоже есть люди, чьё мнение тебе важно. Возможно, тебе бы хотелось их как-то больше впечатлять. А, вот. Но здесь, опять же, знаешь, такие нюансы есть, а. Возможно, они вообще по-другому о тебе думают или даже не думают о тебе. То есть, возможно, это сейчас как бы твоя проекция, что вот они там восхищались, а теперь будут осуждать, а может быть, они и и нейтрально к этому отнесутся. Ну, приехала и приехала. А может быть они, они даже порадуются, что ты снова ближе к ним стала. Такое тоже может быть. То есть эмоции других людей угадывать это такая тяжёлая работа, которая, э, нередко оказывается неблагодарной. Ты себя щас этим нагружаешь как дополнительной работой, еще отгадать, что подумают друзья. Э, если они друзья, они, может быть, всё-таки должны тебя поддерживать, это их работа, в свою очередь, а у тебя есть свои жизненные задачи. Вот что ты об этом думаешь?
Да. Так. Ну да. Да, я понимаю, что ты права. А, вот, э. При этом, знаешь, э, всё равно вот у меня есть. Ну и ты действительно верно сказала, что как бы если это друзья, они будут поддерживать, э. Да, так и есть. Хотя есть такие знакомые, что я чувствую, может быть, они мне не скажут, а напрямую, но будут как-то, может быть, знаешь, злорадство вот, э, цэ что как бы, ну, "вот так и знал", что у неё там не получится. Хотя изначально, да, а, многие тоже знали, что я не еду за какой-то вот прям огромной целью. Я говорила, что как бы, "ну, еду посмотрю и попробую". А, вот, но
Ой! Ну да. Так и есть.
иногда думаю, что, знаешь, а, другие могут подумать, там: "Вот опять там как бы она со своими метаниями, у неё какие-то постоянно переезды, она не может себе место найти".
Ты знаешь, вот давай представим самый такой худший вариант, что эти люди действительно так подумают, что ты вот угадала, что, а, ты не ошиблась и они действительно про тебя вот так плохо подумают.
Так.
И, как это изменит твою реальность? И нужно ли тебе вообще общаться с людьми, которые так о тебе думают? А, вот что ты на это скажешь?
Ну как это изменит мою реальность? Да никак не изменит, в принципе, мою реальность. А вот. Ну н А нужно ли общаться? Нет, не хочу общаться с такими людьми. А. Вот, если бы это было правда
Так.
В принципе.
Может быть, тогда, э, стоит подождать просто? Ну, в том смысле, что ты, в любом случае, делай всё, что ты хочешь делать, потому что жить эту жизнь тебе, и оставаться в каком-то месте, где тебе плохо, просто для того, чтобы впечатлить людей, которые даже тебе не важны, э, это очень странно, да, с такой мотивацией себе вредить. Вот, ты, э, поезжай туда, куда тебе хочется, живи там и так, как тебе хочется, и смотри на реакцию людей. Если кто-то действительно будет злорадствовать, ну, с этим человеком тебе совсем не по пути. Это не те люди, которые должны с тобой идти по жизни. А если ты ошибёшься, вот, э, то просто скажешь: "Фух, как я ошибалась, как хорошо, что эти люди лучше, чем я о них думала". М, это будет плюс, так ведь?
Конечно. Точно. Понимаю. Да, а, ты знаешь, э, я с тобой совершенно согласна. Вот, э, на самом деле, это самое важное, да, к у что, как бы что хочу я и где я хочу быть. И, а, э, всего действительно не объяснишь им, и я как бы не объясняю. Поэтому есть, э, такая тоже вероятность, что просто, ну, им не понять вообще в всей ситуации, а, о Ам, потому что, м, вот ты так заметила, да, что как бы я, ну, должна пы вот сделать, что как бы мне надо делать, а не смотреть на других. Потому что я уже замечала, что этот страх, он чуть ли вот не влиял на какие-то мои действия или ри решения. Да, то есть, э, у там оставаться где-то, чтобы впечатлить кого-то- это ты попала просто, вот, э, в точку. Ну, я как бы так не сделала, но были такие у меня мысли, да. Э, вот, м. Хотя, э, конечно, хочется, чтобы этот страх, он куда-то, знаешь, ну, ушёл на второй план, что ли.
Ну да. Да. М-да. Конечно. Конечно, в идеале было бы здорово совсем не зависеть от этого одобрения, не искать его, вот не бояться. К сожалению, невозможно просто по щелчку себе вот так вот создать эту переменную и сказать: "Не бойся", и не бояться, да. Это такой путь довольно долгий. Эм, можно пойти здесь по более чуть-чуть легкому, может быть, пути. Ну, не в том плане, что он очень легкий, а что он, э, легче, чем просто вот щелкнуть пальцами и перестать бояться. А, например, а, попытаться больше общаться с теми людьми, которые все-таки дают тебе это, безусловное какое-то, э, одобрение и поддержку, то есть, э, с теми людьми, которые на твоей стороне. Даже если ты ошибешься, и у тебя чего-то не получится, не дай бог, в твоей жизни. Вот у тебя есть такие люди хотя бы в небольшом количестве?
Так. М-да. Хорошо. Да, ты знаешь, у меня есть такие люди, которые, эм, ну, они как-то, как минимум просто вот спокойно реагируют, и, э, м, м, им как бы нет такого особого дела, знаешь, э, чтобы именно давать мне какую-то оценку, да. То есть они не считают, э, м, себя, м, людьми, м, которые могут дать оценку моим действиям. Поэтому, действительно, может быть, эм, это такой, знаешь, момент вот задуматься, а, с кем я общаюсь вообще, и исключить, э, тех, э, о от кого я чувствую какие-то, вот знаешь, э, y не очень такие вибрации приятные.
Ага. Хм. Ну, здорово. Понимаю тебя, да. Просто если бы, например, ты бы чувствовала, что весь мир против тебя, то, конечно, весь мир не исключишь, и, возможно, там уже нужно было бы работать именно с каким-то доверием к миру и так далее. Но если у тебя в принципе есть и люди, которые тебя поддерживают, и люди, которые злорадствуют, то тут у тебя есть возможность просто выбирать действительно себе круг общения. Скажи, пожалуйста, вот те люди, которые тебя поддерживают либо как-то нейтрально относятся к твоим решениям, они, э, живут там, куда ты переезжаешь, или, э, по миру раскиданы?
М, есть те, которые и живут на этом месте новом. Вот, есть те, которые, а, в других странах живут, и такие, и такие. У меня вот, знаешь, э, ещё такой, м, вопрос. Я бы хотела, я не знаю, можно ли вот что что-то придумать, что отвечать на вопросы вот таких людей, потому что я понимаю, что я приеду, и у некоторых будут вопросы удивлённые: "А почему ты вернулась?" И вот, знаешь, хотелось бы их как-то
Ага.
не развивать эту тему особо, как, г потому что я считаю, что иначе я буду себя как-то оправдывать. Вот, а мне бы хотелось, может быть, коротко как-то ответить. Как ты думаешь, вообще существует универсальная какая-то фраза?
Слушай, ну, насчёт универсальности прямо не скажу, но могу предоставить варианты. Может быть, тебе что-то из этого подойдёт. Например, можно сказать: э, ты знаешь, я сравнила это место и то, в котором я пожила, и решила, что здесь мне лучше.
Мгм.
Вот, то есть сделала выбор. Это как бы не о том, что ты, и неудачница, там не смогла, вернулась, а ты выбрала из 2 вариантов лучший. То есть, наоборот, это достаточно выбор такого счастливого, успешного человека. Вот, и после этого просто не продолжать дискуссию, потому что если тебя заставят какие-то, ну, попытаются заставить какие-то другие аргументы дать, тебе же не нужно их убедить в том, что твоё решение правильное, или там чтоб они тебе разрешили переехать. Ты переехала переехала. Вот, либо если ты чувствуешь, что прямо в очень нехорошем тоне тебе сказали, и тебе, вот, не хочется метать этот бисер перед ними, сказать: "Я не хочу об этом говорить".
Да. Да, кстати. Точно.
Это более резко, это, скорее всего, создаст некую конфронтацию, но в определённых ситуациях эта фраза возможна. Вот. Либо если это будет, э, онлайн поступать, э, опять же, смотря в каком тоне. Если ты видишь, что тебя спрашивают с какой-то издёвкой, может быть, по-хамски, можно блокировать просто сразу. А если больше, вот, знаешь, вежливо, в плане: "А почему вернулась-то всё-таки?" Может быть, человек для себя информацию собирает, а не чтобы тебя осудить, а сам думает, там, уезжать, не уезжать, ты можешь сказать: "А здесь лучше". А, вот, то есть как бы пойти на этот диалог. Э, что тебе ближе?
Мгм, поняла. Ну да. Да. Да. Интересно. А, мне понравились все варианты. Ты знаешь, действительно, как бы, э, универсальной фразы нет, я понимаю. Э, вот, и, э, м, ну, больше всего, наверно, вот мне понравилось, что как бы я сравнила действительно, знаешь, вот с какой-то Повернуть это в какую-то позицию успеха, потому что я действительно набралась какого-то опыта, и вообще ничего в этом такого нету, и, может быть, даже здорово. Поэтому, м, спасибо, что ты меня выслушала, и поддержала, и дала такие полезные советы.
Ну да. Пожалуйста, рада была тебе помочь, э, обращайся ещё, если вдруг понадоблюсь. Всего доброго.
Спасибо.